<inhales> Ehm, allora no, secondo me è più il contrario, nel senso che magari certi lavori che in passato non richiedevano la laurea, oggi richiedono la laurea e quindi secondo me questo è il motivo principale per il quale io in ti nel diciamo, in un'azienda con me ho alcune persone che poi non non ti parlo magari del sessantenne, settantenne, cioè magari ti parlo del trentacinquenne o quarantenne quindi che non ha il titolo di studio, che probabilmente è entrato 20 anni fa, ha iniziato a far questo lavoro qui, poi sicuramente continuerà a fare questo lavoro in questa posizione per tutta la vita e farà questo. Però ad esempio, tipo in ad esempio tipo il mio coinquilino lui aveva fatto anche lui ha fatto una triennale e un master, è andato lavorare in un'azienda dove la sua collega che aveva la sua età aveva il diploma di quinto superiore ed era stata presa tipo l'anno prima. Questo perché era una
Ah. Okay. Sì. Ma quindi tu dici che magari ce sia anche un pochino, no, uno squilibrio, no, perché appunto hai parlato di questa persona che conosci che ha la laurea che però allo fi alla fine fa lo stesso lavoro di, eh, qualcun altro che non ce l'ha.
Fa lo stesso mestiere.

Sai, al giorno d'oggi si parla molto di prendere una laurea, di andare all'università, no? Ma, qual è secondo te il valore di una laurea oggi?
Ciao. Allora, ehm, secondo me il valore della laurea oggi dipende in primis, secondo me, da che tipologia di lavoro vuoi andare a fare. Sicuramente se, ehm, vuoi andare a fare un lavoro come, ehm, medico, fisioterapista, logopedista, avvocato, sicuramente quelli sono contesti e mondi lavorativi dove oggigiorno, ehm, puoi andarci cioè, puoi entrarci soltanto avendo un titolo di studio. Ehm, però, uhm, ce ne sono altri m altri ambiti come, prendiamo per esempio, ehm, quello che l il quello che ho studiato io: il mondo economico. È un mondo dove oggigiorno cioè, la laurea non è più, secondo me, così indispensabile, o meglio, ehm
Mh-mh. È chiaro. Mh. Teres Come mai secondo te? È interessante questa cosa.
Allora, uhm, anche qui dipende sempre cioè, allora secondo me il mondo economico dipende ovviamente tu da ehm, da chi in che tipologia di aziende vuoi andare a lavorare. Sicuramente, se vuoi andare a lavorare in multinazionali, ehm, <chuckles> lì purtroppo un una laurea ti serve, però io ad esempio ho ho tanti amici che, ehm, lavorano, ehm, nell'azien nell'azienda mia città, ma sono persone che hanno il diploma e son andati a lavorare lì tranquillamente senza problemi, o anche senza esperienza, senza niente.
Eh già. Ah, okay.
Poi, mhmm, sicuramente poi una mhmm, tipo, ad esempio si con mhmm, magari nelle multinazionali può fare anche lì la differenza a volte se tu hai il contatto, no, magari se il tuo papà, un tuo familiare, un amico stretto che lavora interno, magari più possibilità di entrare. Però, s mhmm, diciamo non perdendo senza uscire fuori il discorso, secondo me non è così fondamentale perché ehm, perché comunque, diciamo, le aziende oggigiorno hanno ci son sempre più più aziende nuove, no, che nascono, si sviluppano e hanno bisogno di personale. Io banalmente lavoro in un'azienda io ad esempio c'ho, ehm, 2 titoli di 2 lauree e 1 master, e io tuttora oggi lavoro in un'azienda dove ho alcuni colleghi che la laurea non ce l'hanno. È vero che sono in azienda da 20 anni, però non hanno una laurea. Ed è
Sì, sì. Mh-mh. Ma quindi, tu credi magari che dei lavori che in passato richiedevano una laurea, magari oggi questa laurea non serve più o comunque molte persone vengono assunte anche senza?